Olha, eu acho que eu eu senti uma maior necessidade de buscar aprovação quando eu me mudei para cá para os Estados Unidos. Por porque, eh, isso foi, eh, quase 5 anos atrás. Porque assim, gente veio de um lugar novo, né, veio de fora, e aí não tinha amigos, eh, eu até tinha família por perto, mas isso é outra história, isso é outro drama, porque, enfim, t a minha, eh tive a minha irmã, mas, hã, a gente acabou brigando e agala cada cada uma fica na sua, que também é um é, é horrível, mas, assim, <chuckles> acontece, né, eh, esses dramas familiares. E e até com ela, ba-ba falando assim dessa relação, até com ela eu falei: "Gente, eh, não tenho mais a necessidade de que", porque eu eu, sim, eu e ela, por exemplo, nós somos muito pessoas muito diferentes assim, ela é ela é mais extrovertida, eu sou mais introvertida, mais quieta, enf guardo as minhas coisas para mim, sou uma pro pessoa bem privada, e e sempre cresci com muito julgamento assim da da parte dela e da minha mãe, porque elas são mais parecidas, e uma certa falta de respeito pela forma como eu sou, né. E e aí depois Hã, sim.
Entendi. Poxa, que chato. Sinto muito. É. Sim. Sim. Eu vejo isso acontecer bastante em famílias, porque, a gente julga o que a gente tem de mais forte na gente, né, e o que as pessoas têm de diferente, então isso é bem comum, esse problema que você se refere.
Sim. Sim. Sim. É, e eu e eu vi assim até uma certa hipocrisia nesse sentido do tipo alguns discursos de tipo: "Ah, você tem que aceitar o outro do jeito que ele é", mas, tipo, nunca me aceitou do jeito que eu sou, sabe? E e aí, mudando para cá também, teve essa esse problema, e teve também a relação com outras famílias, seja americanos, sejam brasileiros, e e às vezes assim, você fica naquela de agradar e e querer t estabelecer uma relação, mas mas a pessoa assim d já teve vários casos que as pessoas passaram nos nosso limites, eu falo para o para o meu marido, eu falei na eu falo: "Não sei se a gente tem cara de tonto, que a gente vai aceitar o que vier." E e aí já tive que colocar uns pingos nos is, e e aí eu falei: "Eu não preciso que essa pessoa goste de mim, que me aprove, que aprove os meus limites", sabe, assim? Eh, é
Sim, sim. Claro. Sim, com certeza. E esse tipo de aprovação que você busca, né, principalmente, eh, mudando de país, é mais assim, eh, quan quando se trata maternidade ou quando se trata coisas de casa ou quando se trata, eh, em algum assunto geral do país, ou ou como que é essa aprovação assim que costuma mais afetar você?